<laughs>
Então, eu sei que se eu tivesse um bom motivo financeiro para me expor, eu me expu eu me exporia tranquilamente.
Tá. Tá. Boa, boa, boa. Ah, mas e mas e se isso por hobby porque se você tem esse tanto de dinheiro, aquilo ali não não vai fazer diferença pra você. Então, você iria por hobby mesmo, pra tipo assim: "Ah, ter o que eu fazer".
Uhum. <laughs> Não. Eu acredi eu acredito que assim: a gente sempre quer mais. É do ser humano, não adianta. A gente sempre quer mais e a gente sempre tem medo de deixar de ter.
Sim.

Home gym? O que é um Home gym? Gym?
Gym. Não, desculpa pelo sotaque, uma academia em casa.
Ah! Home gym! Tá, ok. Home gym. Uma acade Ai, eh. Você é do dessa academia, né?
Uhum. Sim, sim. Nossa! Meu sonho, sabe? Aí, eu imagino ela assim, com, hã, aqueles espelhos no na pare na parede inteira.
Ai, ótimo. Porque daí, você já vai fazer Ah, eu acho que se eu tivesse, será que eu fala pra mim, você que é da academia, você que ama essas coisas, você acha que eu um perfil que não sou muito fã, assim, se eu tivesse em casa? Seria um trampolim pra eu começar a fazer? Porque daí, eu não teria desculpa de tipo, "A ir em algum lugar e tudo mais?". Ou não? Você acha que
Hum. Uhum. Ai! Eu acho que sim, aquela coisa bem mulheres ricas assim, que o seu personal chega no horariozinho. Você faz seu treino belíssimo, embaixo do do ar-condicionado torando, né? E aí pronto, você sai pra viver. Então, eu se eu tivesse a minha home gym, com certeza
<chuckles> Hã. Hã. <laughs> Ai, lindo! Ia fazer. Ia fazer. Não, tá, ok. Eu também teria então, eu teria uma dessa
Uhum. Uhum. Eu eu só não te eu só não treinei hoje ainda porque eu tenho que ir até a academia.